โกรธมาก ทั้งโกรธ ทั้ง ทั้งแบบเปียก ทั้งแบบเนื้อตัวเหม็น แล้วก็มีเหม็นจากรองเท้าเรา อีก ที่ไปเหยียบน้องอุจจาระมา <chuckles> ตอนนั้นคือ รู้สึกแย่จริง ๆ ค่ะ รู้สึกแย่มาก ๆ แล้วก็โมโหมาก ๆ ด้วย
ค่ะ อา โอ้โฮ ค่ะ พอจะเดาออกเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นใครอะ เจอโชคร้าย 5 ชั้นขนาดเนี้ย โอ้โฮ ไปตั้งแต่ชั้นที่ 3 แล้วนะคะ อันนี้ของคุณได้ชั้น ห้า เนี่ย โอ้โฮ หนักจริง ๆ อันนี้แอบถามเลยนะคะ แล้วถ้าไปแบบว่างานที่จะต้องเป็นงานสำคัญ เราจะต้องใส่สีฟ้าเนี่ย สีที่ไม่ ม เป็นมงคลน่ะค่ะ คุณเลือกวิธีแก้เคล็ดยังไงอะคะ
อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ ได้ค่ะ อ๋อ ลาป่วยค่ะไปไม่ได้ค่ะ ขอโทษด้วยนะ แบบไปไม่ได้จริง ๆ อะค่ะ <laughs> ล้อเล่นค่ะ เอาจริง ๆ อัน อันนั้นคือ คิดในใจค่ะ อันนี้คือ คิดในใจว่า อุ๊ย จริง ๆ ก็อยากทำแบบนั้นแหละ ใช่ แต่ว่าถ้าจะให้เราไปอย่างเงี้ย คน คนนั้นต้องสำคัญกับเรามากจริง ๆ ถ้าสมมุติเป็นเพื่อนสนิท แบบสนิทมาก แบบสนิทมาก ๆ จะไม่ไปงานเขามันก็น่าเกลียดเนาะ อ่า เราก็ต้อง เราก็ต้อง อะ ลดหย่อนหน่อย อ่า ยอม ยอมใส่ไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ <laughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็จะพยายาม อา คิดอะไรให้มันรอบคอบ วางแผนในการเดินทางให้ดี ๆ ใช่ค่ะ จะได้รู้ว่าแบบถ้าเกิดเจออะไรอีกจะได้ ใช่ จะได้รับมือไหว เพราะไม่รู้จริง ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าอาจจะเป็นจิตปรุงแต่ง แล้วดึงพลังงานไม่ดีออกมา มันก็เลยเกิดตามที่เราคิดหรือเปล่าตอนนั้น อันนี้ก็แอบคิดในใจเหมือนกัน
<chuckles> อุ๊ย ชอบ ชอบมาก ค่ะ อา เสียงในหัว เสียงในหัว <chuckles> ค่ะ ใช่ อะ อา แต่ <laughs> แต่ มีแต่นะ <chuckles> อา ค่ะ เขาเรียกว่ากันไว้ <chuckles> อือ อาจจะใช่นะคะ เพราะว่า อา ถ้าคนที่เชื่อกฎแรงดึงดูดอะค่ะ เขาก็จะคิดว่า อา เราคิดอะไรก็มักจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมา แต่ว่าก็ดึงดูดมาเยอะเกิน 5 เรื่องอย่างเงี้ย ก็ไม่ไหว <chuckles> ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ถูกต้อง ถูกต้อง <laughs> ใช่ เหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเราเห็นว่า เราต้องใส่สีฟ้าแล้วเราแบบ ใจเรามันคิดไปแล้วว่าแบบใส่สีนี้ ใช่ โชคร้ายแน่ ๆ เหมือนแบบจิตแบบคิดไปแล้วว่า ใส่แล้วโชคร้ายแน่ ๆ ก็เลยโชคร้ายจริง ๆ ทั้งวันเลย
แป้วแล้วเนาะ อืม ค่ะ